فم
آه، مشكلة دي.
ما ف أنا أنا ما فهمتش هم ليه الشخص واخد مثلًا أنت واخد مثلًا level معّين ح حابب إن أنت تلبس مثلّا تيشيرت كُلّه قطن أوكي، خلاص. ليه بقى ممكن تاخُد حاجة زي مثلًا بوليستر أو حاجة كده ليها علاقة مثلًا آآ بالحاجة المَط أو الغطس عمومًا، تبدأ تشتغل فيها أو تبدأ تجيبها عشان القُطن غالي؟ هو طبيعي ممكن تعمل كده، بس أكيد مش مش يعني مش العدد ده من الناس فجأة حيتغ هيتم تغييرُه بالشكل ده. بس اكتشفتت حاجة مهمة جدًا. اكتشفت إن الكذب أو النصب على الناس بيخلّي مبيعاتك أحسن بكتير. وأنا ما عملتش كده.
إز أ إز إز إزاي؟ طب يعني إزاي الناس اللي هم بدّلوا القُطن بالبوليستر كانوا بيكذبوا؟ يعني هل هم كانوا بيفهّموا الناس إن ده قُطن مع إنه واقع الأمر ده بوليستر والّا كان إيه ال آه. وكانوا بيبيعوه بتَمَن القُطن.
بالضبط كده. بُص آآ عايز أقول لك إن مثلًا آآ بيبعيوه بتَمَن أقَل، عشان هو أصلًا عشان يجذبوا بقى العُملا. يعني مثلًا آه. يعني حاجة مثلًا ب100، يبيعه لك مثلًا، مثلًا ب60، ب70 ويقول لك قُطن. أنت واحد مثلّا
آه، آه. عشان هو مش قُطن أصلًا آه. ويفهِّمك إن ده قُطن وهو عامل لك تخفيض بقى وكده. آه، آه.
طبعًا. آه بالضبط. أو حاجة مثلًا كده أو خُد 2 والتالت هديّة وهو كده، كده أصلًا آآ مدخّل التالت ده أصلًا في سعر ال الاتنين أساسًا يعني. هو ما بيعملش هديّة ولا حاجة <chuckles> تمام؟ أ الفكرة في إن أنا اكتشفت ده مع الوقت إنه بيزيد، واكتشفت كمان أكتر إن الثقة لمّا حد بيدّي لك ثقة معيّنة
<laughs> فهمت آه. ياه!
الثقة دي ما بيتمّش انتزاعها إلّا لمّا بتكذب فع